ค่ะ คือเราเองเนี่ยนะคะ มีความกังวลใจค่ะ แล้วก็ถือว่าเป็นความเครียดนะคะ ใน ในใจเราเหมือนกันค่ะ คือมันมีอย่างงี้ค่ะ สามีของเราเนี่ยนะคะเขาก็มีกลุ่มเพื่อน ซึ่งกลุ่มเพื่อนน่ะค่ะ เขาก็มีกลุ่มเพื่อนผู้ชายหลากหลายเนาะ เป็น เป็นกลุ่มเด็กเรียนนะคะ แล้วก็เป็นกลุ่มเด็กมัธยม เป็นกลุ่มเด็กมหาลัย กับเป็นกลุ่มตอนปาร์ตี มันจะมีกลุ่มปาร์ตี ก็คือเป็นเด็กตอนประถมอะค่ะ แล้วก็บ้านในละแวกใกล้เคียงกัน ซึ่งกลุ่มนี้น่ะค่ะ เป็นกลุ่มที่เราอะ เอ่อ ไม่ค่อยสบายใจเลยที่ ที่สามีเราอะค่ะ จะต้องไปใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้น แล้วก็นัดเที่ยวกัน ไม่ใช่ว่าอยู่ ๆ เราระแวงว่าเขาเป็นกลุ่มปาร์ตี้ แล้วมองเขาในแง่ลบนะ แต่ว่า คือเราเห็นพฤติกรรม คือมาบ้านเราอะนะคะ มาบ้านเราแล้วเขาก็จะมาปาร์ตีที่บ้านเรา ก็คือแบบ เออ เรานาน ๆ ทีเราอยู่เหนืออะค่ะ เราไปมีบ้านที่เหนือ แล้วก็สามีเรามีบ้านที่กรุงเทพ แล้วเวลาเรากลับเหนือทีอะค่ะ แล้วด้วยงานทำงาน Freelance กันอะค่ะ ทั้งคู่เลยมา 4-5 ปีแล้ว เราก็จะกลับเหนือเป็นพัก ๆ แบบอยู่เหนือปีหนึ่ง อยู่กรุงเทพปีหนึ่ง อะไรเงี้ยค่ะ บางทีก็อยู่เหนือ 6 เดือน มากรุงเทพ 6 เดือน อะไรเงี้ย แล้วพอมากรุงเทพเมื่อไรนะ กลุ่มเนี้ยเขาก็จะมาหาที่บ้านนะคะ แล้วเขาก็จะแบบนัด อ่า มาทาน มาปาร์ตีกัน มาดื่มสังสรรค์กัน ไรงี้เนาะ แล้วก็จะมาพูดคุยกัน แต่ว่ากลุ่มนี้เขาก็มีแฟนกันแล้วนะ ผู้ชายพวกนี้เขาก็มีแฟนแล้ว แล้วก็บางคนก็มีลูกแล้ว แต่ว่ามาพูดในเรื่องของ เราไม่ได้ตั้งใจจะฟัง คือเราอะทำอาหารนะคะ ทอดเฟรนช์ฟราย <coughs> อืม ทอดเฟรนช์ฟรายบ้าง อะไรเงี้ย
ครับผม อืม ครับ อืม ครับ อืม ครับ อืม ครับ อืม ครับผม อา ครับ อืม ครับ
เอาไปให้ แล้วเราก็ได้ยินเขาพูดถึงผู้หญิงคนอื่น พูดถึงสาว ๆ บางทีเขาพูดถึงแบบ อ่า มีอบนวดบ้าง อะไรอย่างเงี้ย ทำให้เรารู้สึกมองไม่ค่อย ไม่ค่อยดีอะค่ะ
อืม อืม ครับ อืม อ๋อ ก็แบบ เออ ตอนนี้คือแบบสงสัยมานานหรือยังครับ? หรือว่าแบบเพิ่งมีกรณี อ่า อับ อ่า เฟรนช์ฟรายนี่ก็เลยแบบ เออ สั่ง ส สงสัยมาเป็นพิเศษ หรือว่าแบบก่อนหน้านี้ ก็เริ่มสงสัยตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะครับ?
โอ้โฮ อันนี้มันทำให้เราอะคิดถึง ถึงเรื่องในอดีตอะ พอเราได้ยินพวกเนี้ย เรากลับกลายเป็นว่า จ เอ๊ย จริง ๆ ตอนเรากับสามีเขาแต่งงานกัน แล้วก็มีลูกเราด้วยนะคะ ลูกของเราเพิ่งจะ 1 ขวบครึ่ง แล้วทีนี้ก่อนหน้าเนี้ย คือเรื่องนี้มันเพิ่งเกิดมาไม่นาน แต่ว่าก่อนหน้านี้ค่ะ ก่อนที่เราจะแต่งงานน่ะ มันมี คือเราเป็นแฟนกันเนี่ยแหละ แล้วเราเก็บเงินจะแต่งงานกันอยู่ เรามีเป้าหมายร่วมกัน แล้วมันมีช่วงหนึ่งที่ ตอนนั้นเราทำงานประจำค่ะ แล้วกลุ่มเนี้ยเขาชวนกันไปเที่ยวที่กาญ ไปล่อง นอนแพกัน แล้วเราไม่ได้ไป เพราะว่าเราอะอยากจะทำงานเก็บเงิน เพราะว่าถ้าเราไปอะค่ะ ร เรามีเพื่อนจ้างเราทำงานด้วยนะ เหมือนว่าให้รับงานวันหยุดนักขัตฤกษ์ แทนหน่อยนะคะ แล้วเราอยู่ ฝ เราอยู่ทำงานฝ่ายซัปพอร์ตอะ มันต้องดูแลกลุ่มลูกค้า เผื่อว่าระบบซัปพอร์ตทางแอปพลิเคชันทางการเงิน มันมีปัญหาเราจะได้ปรับปรุงได้ หรือว่าแจ้งหน่วยงาน อ ไอทีได้ อะไรอย่างเงี้ยนะคะ เราก็เลย อ่า รับอาสาทำงาน และให้สามีเราอะไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนกลุ่มนี้ แล้วเราก็รู้ว่ากลุ่มเพื่อนกลุ่มนี้เขามีแฟนกันอยู่แล้ว แล้วแฟนของเพื่อนกลุ่มเนี้ย เขาก็มีเพื่อนที่เอามาอีกเป็นเพื่อนผู้หญิง ก็เพื่อนผู้หญิงพวกนั้นเขาก็พาฝาม เออ พาแฟนมาอีก เราก็เลยสบายใจ เพราะว่าทุกคนมีแฟน ยกเว้นสามีเราไม่มีแฟนไป อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อ๋อ ครับ อืม ครับ อืม ครับ ครับผม อืม ครับ ครับผม อืม อืม ครับ ครับผม อึ อือ ครับ อึ อืม อือ ๆ อา ครับ
อืม
แล้วเกิดอะไรขึ้นต่อครับ? ถ้า ถ้าผมถามได้นะครับผม
ค่ะ ถามได้ค่ะ คือ พอหลังจากนั้นเนี่ยทุกอย่างมันก็ผ่านไปด้วยดี ไปนอน 2 คืน เราก็เตรียมเสื้อผ้าทุกอย่างให้เขาเนาะ เขาก็มีรูปออกมา แท็กมาในเฟซบุ๊กว่า อ่า มีกลุ่ม ๆ กัน แล้วสามีเราไม่มีใคร โสด ๆ นะ นอนอยู่ข้างหน้าคนเดียวเลย ถ่ายรูปทุก frame ก็อยู่คนเดียว เล่นกีตาร์ อะไรเงี้ย อา สบายใจแล้ว ที่สำคัญคือตอนไปอะเขาก็วิดีโอคอลมาหาเราอะ
อืม ครับ อืม ครับ อืม
เหมือนมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นน่ะค่ะ ทุกอย่างดี แล้วทีนี้มันไม่หมดแค่นั้น เรามีสัญญาณ มันไม่ใช่ว่า ผู้หญิงมีเซนส์หรอกค่ะ เราไม่ได้มีอะไรหรอก เราเห็นว่า เราก็ไปดูเนาะว่า ใครไปบ้าง เฮ้ย เรา อยากเที่ยวอะเราก็อยากไป แต่เสียใจ ที่ไม่ได้ไปนะ อะไรเนี้ย เราก็แบบรู้สึกนอย ๆ เหมือนกัน แต่ไม่เป็นไรหรอกเราทำงาน เรารับงานแทนคนอื่น เราได้เงินเพิ่มตั้ง 2,000 ที่ทำงานให้เราเพิ่มอีก เพราะว่าเป็นหยุดนักขัตฤกษ์อีก 2 เท่า วันนั้นเราได้เงินมากกว่า 5,000 น่ะ เราก็โอเค แล้ว 2,000 เราได้เป็นหมื่นน่ะค่ะ เราก็เลยต้องอยู่ แล้วทีนี้ <smacks lips> เราพยายามหาข้อดีเพื่อมา มาลดความรู้สึกน้อยใจของเรา แล้วทีนี้เราเห็นผู้หญิงอะมักชอบมากดถูกใจตลอดเลย เราก็ อ้าว มากดถูกใจคือ อือ อ่า ใน ใน ในส่วนตัวที่ ที่เราอะกับสามีแท็กกันด้วย แล้วคนนี้เราก็ไม่ได้รู้จักว่าเป็นผู้หญิงที่ไหน แต่ แต่ไปส่องเฟซดูแล้ว อ้าว เป็นผู้หญิงที่ไปเที่ยวนี่นา ก็คิดว่า ไม่มีอะไร แต่คือ สาม วันผ่านมาก็กดถูกใจเรื่อย ๆ อะค่ะ
อืม ครับ ครับ อืม อืม ครับ อืม ครับ อืม อืม ครับผม อ๋อ ก็ อันนี้เป็นต้นเหตุหลักเลยใช่ไหม? ที่แบบเริ่มรู้สึกว่า เอ่อ แฟนอาจจะนอกใจหรือเปล่า อะไรประมาณนี้หรือเปล่าครับ หรือว่ามีอีกครับผม?
อืม อ๋อ มีอีกค่ะ อันนี้เรายังไม่คิดว่านอกใจนะ เราคิดว่า "เออ เขาคงแบบธรรมดาแหละ" แล้วเราก็เลยกดส่งไฟเฟซผู้หญิง แล้วเราก็กดตรงข้อความนะคะ ว่า ว่า เฮ้ย ไม่ได้เป็นเพื่อนกันแล้ว แล้วเขา แล้วเขาแบบคุยกันหรือเปล่า ทำไมถึงมากดถูกใจได้ ไม่ได้เป็นเพื่อนกันในเฟซด้วยอะค่ะ แล้วไปเจอข้อความนี่สิคะ อึ้งมาก น้ำตาคลอเลย ผู้หญิงส่งรูปมาหาสามีเราอะ แล้วถ่ายรูปหน้าตัวเอง แล้วก็ท่าแบบ ท่านอน แล้วแบบมันเห็นแบบ โซนด้านหน้าที่มันไม่เหมาะสมอะค่ะ เสื้อเปิดกว้างมาก ๆ เลย แล้วก็นอนอยู่ในห้องนอนอะ
อืม ครับ อืม ครับ ครับผม อืม อืม อา ครับผม อืม ครับ อืม ก็เป็นอย่างงี้ไปเนาะ แล้วคุณได้เห็นคุณสามีตอบอะไรด้วยไหมครับ? เอ่อ ตอนนั้นเป็นแฟนเนาะ คุณแฟนตอบอะไรด้วยไหมครับ? หรือว่าแบบ อืม
โอ้โฮ ตอบสิคะ จะเหลือ ไม่เหลือค่ะ แล้วเขาพูดว่าอย่างงี้ "ว่าไงคะคนสวย"
อืม ครับ อืม อือฮึ อา แล้ว เออ อืม ก็ ครับ
เนี่ยล่ะค่ะ เป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากว่าสามีเรากำลังจะนอกใจเราแน่ ๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อา ครับผม อืม อันนี้ก็ค่อนข้างจะชัดเจนเนาะ อา แล้วเรื่องนี้นี่คุณได้แบบ อ่า เคยไปคุยกับคุณแฟน ตอนนี้คุณสามีเนาะ ก็ได้คุยแล้วเนาะ เรื่องนี้จบไปแล้วใช่ไหมครับ? ตามความจริงอะครับผม
อืม จบไปแล้ว แต่พอมันมีเหตุการณ์พวกนี้เกิดขึ้นเราก็ไม่ค่อยแน่ใจ เพราะกลุ่มเพื่อนกลุ่มเนี้ย เขาก็ยังมีการพูดคุยถึงผู้หญิงคนอื่น ทั้ง ๆ ที่แต่งงานแล้ว บางคนมีลูกแล้ว แต่บางคนก็ไม่ได้แต่งงาน แต่เราก็เข้าใจนะคะว่า ว่า จริง ๆ การที่เป็นแฟนกันเนาะ ไม่ได้แต่งงานกันก็จริง คุณไม่ควรที่จะแบบว่าทำตัวไม่เหมาะสม หรือว่าไปดึงเอาผู้หญิงคนอื่นมาพูดคุยสนุกสนาน หรือว่าแอบนอกใจที่นอกลู่นอกทาง แล้วสามีเราก็อยู่ใน group นั้นด้วย เราอยากให้สามีอยู่ใน group ที่ อ่า ความซื่อสัตย์เป็นหลักอะ และชื่นชมกับความซื่อสัตย์มากกว่า อย่างเงี้ยอะค่ะ
ครับ อืม ครับ ครับผม ใช่ครับ อืม ครับ ครับ อืม ครับผม โอ้โฮ อันนี้ผมว่านะ ถ้าคุณลำบากใจอย่างเงี้ย ผมว่าคุณต้องคุยกับคุณ อ่า คุณสามีเลยเนาะ เพราะว่าตอนนี้คือ อะ มัน มันหลายรอบแล้วเนาะ ถ้าพูดตรง ๆ เนาะ คือรอบแรกเนี่ย ก็ค่อนข้างจะชัดเจนที่คุณเล่ามา ครั้งเนี้ยผมว่าถ้าคุณขอจริง ๆ แล้วก็แบบบอกเขาเนี่ยว่า เออ ไม่สบายใจจริง ๆ นะ ผมว่าเขายังไงก็น่าจะมีการต่อต้านนิดหนึ่งนั่นแหละ แต่อย่างน้อยคุณต้องบอกให้เขารู้เรื่องความรู้สึกของคุณก่อนเนาะ ไม่ต้องดูว่าเขาแบบ ใช่ ๆ บอกเลยว่าคุณไม่สบายใจ เพราะว่าดะ ได้ยินเรื่องอย่างงี้ ๆ อีกแล้ว ได้ยิน อะไรอย่างงี้ ๆ อีกแล้ว ก็บอกได้นะผมว่า ผมว่ามันไม่ผิดที่จะบอกว่า รู้สึกไม่สบายใจ แต่อย่าแบบไปบอกว่า ให้เขาแบบห้ามคบกับเพื่อนกลุ่มนี้เลย เพราะยังไงอะเขาต่อต้านแน่นอนเนาะ แต่อาจจะแบบ อืม ต้องการความสบายใจอะไรอย่างงี้ก็ได้ บอกเขา บอกเขาแบบตามที่คุณต้องการเลยว่าเนี่ย ฉันไม่สบายใจเวลาอยู่กับเพื่อนกลุ่มนี้ เพราะว่าด้วยเหตุการณ์นี้ เหตุการณ์นี้ เหตุการณ์นี้ แล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนาะ ก็พยายามเลี่ยงที่จะดึงเรื่อง อะ ที่เขามีผู้หญิงส่งรูปมาเนาะ เพราะว่าเดี๋ยวกลายเป็นว่า เหมือนกับว่าขุดเรื่องเก่าอีก เดี๋ยวก็โมโหกันอีกเนาะ ก็อาจจะแบบพูด พูดธรรมดา พูดเหมือนกับพูดด้วยความจริงใจเลย เอาความรู้สึกที่แบบคุณรู้สึกว่า ไม่ ไม่ ไม่ไว้ใจตอนนั้น หรือว่าไม่ ไม่เชิงไม่ไว้ใจ ไม่สบายใจดีกว่า ถ้าไม่ไว้ใจเดี๋ยว ก็ <giggles> เดี๋ยวก็อาจจะโกรธอีกเนาะ ก็บอกว่ารู้สึกเตาะ ไม่สบายใจแล้วกัน ก็ลองพูดกับเขาตรง ๆ ดูเนาะ คุณว่าแบบเขาจะตอบยังไงบ้างอะครับ? ถ้าแบบ อะ เพราะคุณรู้จักเขาดีที่สุดนะ ถ้าคุณไปบอกเขาตรง ๆ อะครับ
อืม กับกลุ่มเพื่อนใช่ไหม? อืม อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อันนี้เราก็คิดว่า หาก เอ่อ เขาว่าเราเคย อ่า ที่คุณแนะนำมามันก็เป็นทางออกที่ แต่เรา เรายังไม่ได้คุยตรง ๆ ขนาดนั้นนะคะ เราแค่แบบว่า เราแค่เคยบอกว่า "เราไม่ค่อยโอเคกับกลุ่มเพื่อนแก๊งนี้เลยอะ ทำไมเขาถึงชอบคุยเรื่องสนุก เรื่องแบบอย่างงี้ ทำไมเขาไม่คุยเรื่องอื่นล่ะ? หรือว่าจริง ๆ คุณสามีชอบบอร์ดเกม ทำไมไม่ชวนกันเล่นบอร์ดเกม หรือว่าร้องเพลงปาร์ตีกันก็ได้" อะไรอย่างเงี้ย "เขาพูดเรื่องอย่างเงี้ยมันไม่โอเคเลยอะ" อะไรอย่างเงี้ย สามีเขาบอกว่า "เขาก็พูดเล่น ๆ กันแหละ" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วอย่างงี้ค่ะ ถ้าเราเป็นกังวลเรื่องพวกนี้ เราเอากล้องวงจรปิดไปติดดีไหมคะ? ในห้องทำงาน เพราะเขาอยู่ในห้องทำงานอะค่ะ
อืม ครับ อืม ครับ อืม อา ครับ อืม ครับผม อืม โอ้ อืม มันก็ ผมว่า ไม่ควรนะ อันนี้มันก็จะเป็นแบบอะไรที่แบบ ใช้คำว่า ละเมิดเนาะ ละเมิดความเป็นส่วนตัวของเขาเนาะ บางทีเขาอาจจะแบบ อะ มัน มันก็ ใน ในมุมผม แล้วก็ในมุมหลาย ๆ คนเนาะ มันก็เป็นว่า อ่า ไม่ ไม่เหมาะสมแล้วกัน อัน เป็นการที่แบบ อะ เราก็ต้องให้เกียรติเขานิดหนึ่ง แต่ว่าการคุยด้วยความ อ่า โดยตรงเนี่ยผมว่า น่าจะดีที่สุด ผมว่า น่าจะดีที่สุดเลย แต่ว่า คือถ้าคุณยังไม่สบายใจอยู่เนี่ย ซึ่งผมเข้าใจนะมันเป็นอะไรที่น่ากังวลใจในหลาย ๆ เรื่องเนาะ ก็ <sighs> อาจจะ ใช้คำว่ายังไงดี? อาจจะ
อืม ค่ะ
ถ้าการอัดวิดีโอผมว่า มันจะค่อนข้าง เยอะไปนิดหนึ่งเนาะ แต่ว่าคุณก็อาจจะลองดูหลักฐาน ถ้ามันเยอะขึ้น ๆ มากจริง ๆ อย่างเงี้ย คุณก็ลองดูก็ได้เนาะ เพราะในมุมหนึ่งอะขนาดคุณอยู่ในบ้าน เขายังคุยเรื่องอย่างงั้นกันเลยเนาะ ถ้าแบบอยู่นอกบ้านจะคุยเรื่องอะไรเราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับผม
อือฮึ ค่ะ ใช่สิคะ เราก็เลยแบบ อืม ค่อนข้างเครียดอะค่ะ แล้วก็มองว่า มัน มันจะมีความไม่ซื่อสัตย์เกิดขึ้นอีกแล้ว เพราะว่าด้วย ด้วยความที่แบบก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะมัน มันใหญ่มากเลยคือ แล้วทีเนี้ยเรา ทำไมถึงเรามีอคติกับกลุ่มนี้ ไม่ใช่แค่ฟังอย่างเดียวแล้วตัดสินเพื่อนกลุ่มนี้นะ คือ อะ พอเราเจอแชตผู้หญิงคนนั้นแล้วสามีเราตอบไป กลับอย่างงั้น เสร็จปุ๊บนะคะ เรา เราก็เห็นมาว่า แต่ว่าสามีเขาตอบช้านะ แล้วก็ผู้หญิงก็ทักมาตลอดเยอะมาก แล้วสามีเราก็ตอบเนาะ ทีนี้เราก็ อะ เรารู้ว่า กลุ่มเพื่อนที่เขาชอบคุยกันทาง IG เราก็กลับเข้าไปที่ IG ว่า เพื่อนเขารับรู้ไหม? เพราะว่าในเฟซเขาไม่คุยกันกับเพื่อนกลุ่มนี้ เราก็เลยเข้าไปใน IG ของเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งที่เขาสนิทกันมาก ๆ นะคะบ้านใกล้กัน สรุป! สามีเราแคปหน้าจออะค่ะที่ผู้หญิงคนเนี้ยทักมาแล้วก็ขอ Add IG อะ ขอติดตามใน IG อะค่ะ ไปส่งให้เพื่อนผู้ชายคนนี้ แล้วบอกว่า "โอ๊ย น้องเขาทักมา" อะไรอย่างเงี้ย แล้วขอเป็นเพื่อน แล้วก็แบบ "โอ้โฮ ตอนนี้ใจไม่แข็งแรงเลยอะ" อะไรอย่างเงี้ย แล้วแทนที่เพื่อนกลุ่มเนี้ย ผู้ชายคนเนี้ยเขาจะห้ามปราม กลับกลายเป็นว่า แซวอะ "โอ้โฮ แบบ ไม่เบานะเนี่ย" อะไรอย่างเงี้ย คือทั้ง ๆ ที่ผู้หญิงคนนี้เขามีแฟนอยู่แล้ว แล้วเราก็ สามีเราก็มีแฟนอยู่แล้วทุกคนก็รู้หมดนะคะ แต่ก็คือแบบ กลับกลายเป็นว่า มาแซวว่า "เออ ไม่เบา" เหมือนชื่นชมอะ เราเองก็เลยรู้สึกแบบ เป็นสิ่งที่ด้านลบอยู่ในใจค่ะ
ครับ อืม อืม ครับ อืม ครับ อืม อืม ครับ อืม อืม ๆ ครับ อืม อืม เข้าใจครับ ก็เนาะ ผมว่า ต้อง ถึงเวลาที่ต้องคุยแบบ อะ อย่างจริงจังแล้วเนาะ ก็ลองเตรียมคำพูด เตรียมบทสนทนาไว้ดี ๆ นะครับ แล้วก็ผมขอให้โชคดีนะ อาจจะไม่มีอะไรจริง ๆ ก็ได้เนาะ แต่ว่า อืม อย่างน้อยอะคุณต้องทำให้เขารู้ว่า คุณน่ะไม่สบายใจ เพราะว่าอันนี้ก็เป็นชีวิตคุณเหมือนกันเนาะ มันไม่ใช่แค่ชีวิตเขาคนเดียวนะครับ ก็ขอให้ อะ ขอให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยด้วยดีนะครับ ขอให้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาะ แล้วก็ผมหวังว่า คุณจะมีความสุขนะครับ ก็ วันนี้ขอบคุณที่รับฟังเนาะ แล้วก็ขอบคุณที่มาแชร์เรื่องพวกนี้เนาะ หวังว่า คุณจะสบายใจขึ้นนะครับ
ค่ะ ค่ะ ค่ะ ยังไงต้องขอบคุณมาก ๆ เหมือนกันนะคะ สบายใจขึ้นเยอะเลยนะคะที่มารับฟังเนาะ สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ